Ah, il bianco? Eh sì, il bianco sì, mi trovi d'accordo, mh-mh, assolutamente.
Perché dà, prima di tutto mot dà sempre luce, no?
Mh-mh. Eh sì, è vero, è vero.
Poi dà un u uhm, perlomeno io quando lo indosso sento come, se fosse una questione di freschezza e pulizia, pulito
Ma vero, mi sento un po' più leggera con le cose bianche. Sì, eh è vero, è vero, è una sensazione
Vero? Infatti io d'estate, mi rendo conto che ho molti capi, bianchi, magari, uhm, pantalone, ne ho solo 1 per dirti, perché comunque, il pantalone bianco è un po' invivibile, no?
Sì. Mh-mh. Okay. Sì. Eh no, no infatti anch'io di solito vado del di parte sopra, se mi devo mettere qualcosa bianco. Eh, esatto hai capito? E su
Cioè è solo con che lo indossi, e già s e e già si sporca. <chuckles> Però gonnelline, vestitini, effettivamente
Sì. Mh-mh.
ne ho pr varie vari pezzi, ti dirò. E adesso, sto anche un po' rivedendo quello che è, tra virgolette, "il mio armadio" proprio perché, mi sono resa conto che, ehm, ho una nuova un nuovo senso estetico.
Eh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ah, hai un nuovo senso estetico, dai. Okay, okay. Io, penso di essere più o meno ferma nel mio stile da da qualche anno ormai, quindi non <chuckles> non devo ancora modificare niente, però di solito mi piace sperimentare, quindi, tra ecco, un paio di anni potrei voler modificare tutto l'armadio, eh, mettiamola così.
Esatto. A volte è carino, sai cosa? Guardare su Pinterest.
Ecco! Ecco, sì, Pinterest. Sì. Mh-mh.
Delle idee, di questo genere Caspita! È quasi sono quasi le 12:00, devo uscire che, porto a spasso la cagnolina.
<giggles> Eh, sì dai, fai bene, così prendete anche un po' d'aria fresca eh. Sì, sì. <chuckles>
Esatto. Poi f fortunatamente oggi è una bella giornata di sole, si pres
Ah, qua nuvoloso, però ecco tu approfittane che almeno io, ecco, sarò qua a deprimermi, dai. <chuckles>
Ecco. <chuckles> Spero di risentirti più tardi, se non ti dispiace, ti cerco, io, okay?
Ah, ma spero anch'io, certo. Ma sì, sì, ma cercami che mi trovi, dai. <chuckles>
<laughs> Che carina. Buona giornata, a dopo.
Buona giornata, ciao, ciao.
Ciao.

Ah okay, okay. Guarda uhm, sai che in realtà hai tirato fuori una cosa molto interessante? Perché è una cosa di cui ho parlato non troppo tempo fa con un'amica che dicevo: "Non è che magari c'è un nesso, no, tra come ci sentiamo, ecco, e il modo in cui ci" <chuckles>
Sì. Ah vedi? <giggles> Forse anche per quello che ti cerco costantemente perché siamo molto compatibili e e riusciamo a conversare piacevolmente e esatto, è un piacere davvero. Come ti dicevo io, mhmm, ehm, nel periodo diciamo più stressante della mia vita, dove non avevo capito che dovevo prendermi degli spazi personali, quindi dedicavo diciamo quasi tutto il tempo al lavoro, non so se tu sei in questa fase.
Ecco, ho notato, ho notato. Uh, sì, la pensiamo allo stesso modo, sì, sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. No, non non sono in questa fase per fortuna, <chuckles> quindi sì, sì.
<giggles> E quindi, ehm, tendevo a vestirmi completamente di nero e poi ovviamente tu sai anche che il nero è difficile che siano tutte le stesse tonalità, no?
Mh-mh. Ah-ah, okay. Mh-mh. Eh no, no, esatto, ci sono sicuramente tonalità diverse di nero, sì. Mh-mh.
Okay Okay. E, uhm, me ne sono accorta perché, ehm, Google Foto ogni tanto mi ripropone tipo, ehm, "vedi questa questo video su 10 ann"
Mh-mh. Okay. Sì. Ah oddio, è vero i i famosi ricordi, no, che a volte fa anche il collage con la musichetta esatto. Mh-mh.
Hai presente? Esatto quelli lì, okay. E e poi magari, ehm, dopo qualche giorno ti ripropone u un paio d'anni dopo, un periodo diverso e vedere come, ehm, mi ha mi aveva colpito vedere come ero piena di colori, no?
Sì. Mh-mh, sì. Sì.
E quindi, ho iniziato a far caso anche a, uhm, quando vado a fare shopping, se vedo che, ehm, tendo a cercare cose scure mi faccio 2 domande su cosa c'è che non sta andando bene nel mio umore.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Eh! Certo, Mh-mh. assolutamente. No, questa è una cosa molto interessante. Effettivamente c'è una psicologia dietro, no, a questa questa scelta dei colori. Io se penso al periodo in cui tendenzialmente, ehm, mi vestivo un po' più di nero, non era magari un periodo in cui mi dedicavo completamente al lavoro, però era un periodo in cui stavo molto male, non mi sentivo mai capita, soprattutto dalla famiglia ecco, a casa litigavo spesso con i miei, avevamo battibecchi ogni 3 secondi, quindi ecco. Mh-mh.
Un po' buio no? Eh. Ecco, ah vedi! Sì, sì, sì, sì, quello è pure eh, certo, c'è sempre u un fattore, no, che ti influenza. L'importante è anche coglierlo
Sì.

Esatto. Mh-mh.
Cioè, cogliere questo stato d'animo, rendersi conto, perché comunque un po' andiamo per il mondo come col pilota automatico.
Sì. Mh-mh. È vero, è vero. E riconoscerlo tra l'altro è è il primo passo importante, no, come dicevi tu: coglierlo, perché non sempre, ehm, si si riconosce, cioè questa correlazione di cui stiamo parlando non non tutti, ecco, ehm, la trovano. Alcuni magari invece pensano che sia una casualità, magari per altri in re in realtà può anche esserlo, eh, per carità. Però, ecco
E Esatto, esatto. Ehm, più che casualità penso anche che dipenda uhm, per esempio, ehm, quando mi circondo di, ehm, persone solari, ehm, e che comunque s sono amanti anche dei colori, non so se veramente, mhmm, inizio a vederci una correlazione diretta, tendo anch'io, uhm, ad acquistare e a utilizzare capi più, uhm, colorati. Ehm, non è detto che devi essere, cioè, mhmm, rosa, no, uhm, anche se adesso <chuckles> indosso un pantalone rosa <laughs>
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah. Okay. Mh-mh. Sì, no, no, beh. Poi sarà <giggles> <chuckles> Ah! <chuckles> Eh vabbè dai! Va bene, va bene.
È un rosa antico ti dirò, però <laughs> quelli, e i mhmm, <tsk> i famosi leggings, quelli, uhm, per sport, no, ehm, quindi
Va bene, va bene. <chuckles> Mh-mh. Ah sì! Mh-mh. Certo, certo, ho presente. Mh-mh.
<chuckles> Ehm, a parte questo ho notato anche che in base a quello che vedo magari, uhm, c'era un periodo che avevo la passione per le serie sui vampiri
Sì. Mh-mh. Sì. Ma dai! <chuckles> Bellissimo. Hai visto The Vampire Diaries? Wow! Oh, dai! No!
<chuckles> Sì, l'ho appena conclusa e adesso su sono su The Original
Oddio! È la mia p una delle mie serie preferite The Originals, goditela. Bellissima! L'ho viste entrambe, le ho viste entrambe io. <chuckles>
Davvero? Ehm, però non spoilerare niente. <laughs> Non spoilerare perché sono ancora alla prima stagione. <chuckles>
No, no, non ti spoilero tranquilla, tranquilla. Però merita veramente tanto, sì, sì.
Ehm, mi sono resa conto che s anche loro, no, uhm, forse anche un po' per trasmettere questo concetto di oscurità, no, del sono molto di un abbigliamento molto scuro.
Sì. Mh-mh.